Certo, assolutamente sì, sì. Anche magari potresti anche proprio, ehm, sceglierla una una di queste attività sensoriali che potrebbe essere appunto un'attività sensoriale oppure un'attività vera e propria. Ehm, sapete secondo me se tu la la scegli e le dai un nome e la inserisci nella tua routine mhmm è più facile poi usarla, non so se mi spiego, usarla quando ne hai bisogno, no, capito? Quindi
Sì è vero, è vero. È un po' come se l'allenassi, no?
Esatto. Quindi facciamo finta che possa essere, okay, i uhm mi tocco la gamba, proprio, mhmm, facciamo un esempio banale, ehm, però è immediato, no, perché nel momento in cui ti accorgi, ehm, che stai divagando fai quel gesto e quel gesto ti riporta immediatamente in carreggiata. Quindi è è proprio anche veloce, qui il momento in cui non hai, ehm, il tempo per prenderti una pausa questa cosa qua può essere utile e se poi è sempre la stessa, no, ti ti mhmm ti rimette in carreggiata molto più velocemente, quindi la ri riconosci il tuo, uhm, divagare e lo rimetti subito al suo posto con un gesto molto semplice che è stato già catal catalogato, riconosciuto, categorizzato ed è lui, okay?
<chuckles> Okay. Mh-mh. Esatto. Ci siamo proprio adattati, diciamo, l'abbiamo presa come un'abitudine assorbita, no, quindi verrà anche più più naturale. Beh, guarda, ehm, mi hai svoltato la vita, perché, ehm, mi hai fatto entrare dentro, mhmm, questo meccanismo, questa visione che, ehm, mi hai costruito e sono già più consapevole. Già solamente al pensiero. Ehm, mi eviterò anche tante figuracce quando mi parlano dei cassetti fiscali e non in cui io penso ad altro. Quindi non posso che ringraziarti per questa piacevole conversazione che ha portato i suoi frutti senza ombra di dubbio.
Sì. <laughs> Be <laughs> Figurati.